Nesse caso nesse caso a li a lição não foi uma grande lição de vida
Não, o que que foi o o móvel? Que que era o móvel?
Ah, foi um uma mesa de cabeceira, que eu nem montei, depois eu consegui vender ela, fechadinha. Hã, uma sapateira, que eu também comprei madeira escura pra combinar com as madeiras da casa. E, aí, depois eu vi opções, assim, que as pessoas co mesmo tendo madeiras escuras na casa, a pessoa coloca móveis brancos e fica, ah, super clean, é legal, porque é um apartamento escu é pequeno também, né, então, assim, não combina muito escuro.
Ah, sim. Uhum. Uhum. Uhum.
E, enfim, eu comprei também um expositor de de vidro, pra uma <chuckles> uma coleção de Barbie que eu tenho, e hoje eu não gost eu não gosto desse expositor, ele ocupa um espaço, assim, que eu usaria pra outras coisas. Mas eu penso: "Gente, como que eu vou vender esse expositor?", porque: <chuckles> é vidro. Quem quem vai vim buscar? Sabe? Enfim. É.
Uhum <laughs> É o é específico. Hã. É, sim. Ah, sim, sim, sim. Então já ficou pra s pra próximas para as próximas vezes, você meio que fazer uma uma análise mais elaborada em relação a, pô, será se e também levar em consideração o feedback, né, de outras pessoas ou então de outras ideias, ali, parecidas pra ver se funciona com
Aham. É, verdade. Uhum.
com o seu objetivo ali, né, que você tá pensando.
Exato. Mas ainda, assim, é co é coisa simples, sabe, mas eu eu que gosto mesmo de, hã, ter bastante atenção no que eu tô fazendo, mas eu sei que é coisa simples, também, não não tem um impacto um impacto muito grande. Eu até acho que eu conseguiria, sabe, se eu deci decidi anunciar tudo que eu não quero aqui, só pra desapegar mesmo, eu acho que até tem quem vem buscar.
Uhum.